Oye, cuéntame, ¿cómo te adaptas cuando una app cambia mucho?
Ujú. Oy no, bueno, creo que so eso es un tema de de esta generación, creo, ¿no?, que a lo mejor pareciera básico y y tonto, ¿no?, pero, pues, creo que el al final, pues, el que uses una aplicación constantemente te da como esta monotonía, que tú puedes hasta de forma ciega entrar a la aplicación y mandar un mensaje, eh, revisar algo, lo que sea, entonces, como que ya lo tienes bien mecanic bien mecanizado, y cuando te mueven algo es como, ¿qué?, ¿por qué lo hicieron?, ¿no?, y y la verdad es que el proceso siento que sí es, o sea, largo en algunos momentos, porque, pues, te digo, o sea, ya estás tan acostumbrado y tan mecanizado, y cómo funciona una aplicación, que si te mueven así aunque sea un milímetro el el botoncito, como que ya tu tus dedos ya estaban mecanizados a caer justo ahí, de repente ya no está ahí, es como, ¿qué?, entonces, reaprender, o sea, a mí sí me ha llevado un poco de tiempo, o sea, te puedo hablar, ma un lu el caso más reciente, por ejemplo, fue con Instagram, yo tenía como una plata, una, pues, no sé si no, pues, una versión antes de de la aplicación, el teléfono que tengo no se actualiza como, eh, constantemente, sino yo lo a yo actualizo las aplicaciones de manera manual, entonces, no lo había actualizado y como que no sabía que que había habido cambios ni nada, entonces, un día que entré, dije: "Ah, tengo que actualizar la aplicación", entonces, la acti la actualicé y dije: "No, ¿por qué hice eso?, lo hubiera dejado como estaba", porque justo como que todos los botones cambiaron, ¿no?, o sea, como que la parte para subir una historia, eh, se modificó, antes yo la tenía como que al centro, entonces para mí era muy fácil, entro a la aplicación, presiona al centro, y ya me abre el el la cámara, ¿no?, para subir algún historia, eh, lo que sea, y no, ahora en esta actualización cuando abro la la aplicación al centro, me aparecen los mensajes, entonces, como que, pues, eh, por inercia, yo entro a los mensajes y dije: "No, no quiero eso", entonces, tengo que regresar, ahora, ni siquiera es como que le hayan puesto al lado el botoncito de de historias, ¿no?, ahora, está en la parte superior izquierda, entonces, como que no ya no ya no es tan fácil de desbloquear mi celular y entraban, ahora como que tengo que usar las 2 manos, entonces, me, pues, me ha me ha resultado bastante incómoda esta actualización, entonces, siento que, pues, no, o sea, pasado, ¿qué te gusta?, así como un mes más o menos de de que actualicé la la aplicación, y hasta la fecha no me acostumbro del todo, ¿no?, ya como que ya lo empiezo ahí a mecanizar también, pero siento que sí ha sido un proceso de de un poco de coraje, de que no puedo <chuckles> hacerlo tan rápido como antes.
<laughs> Claro. Sí. <chuckles> Guau, a ver. Okey. <chuckles> Uy. <chuckles> Claro, y por ejemplo, en en esa parte de de que ahora los los mensajes ya están donde antes solían estar las historias, ¿te ha pasado que que quizá mandes algún mensaje por error, alguna reacción, algo así?
Ujú. <chuckles> Pues, mm afortunadamente, me he dado cuenta desde que que ag que envié algo como tal, pero sí es como que entro a los mensajes y abro alguna conversación así como, pues, yo como que lo hacía muy rápido, ¿no?, de 2 taps y ya entré a tal, entonces, como que lo hago así tan rápido, y a ve en lo que, eh, ha llegado a pasar es como que se abre el teclado y ya estoy empezando a escribir, ay, entonces tengo que borrar lo que escribí en el teclado para que no se envíe el mensaje y salirme, ¿no?, eso sí sí ha pasado y no no me gusta, ¿no?, como que digo, ay, me retrasa el tiempo, como que, o sea, pues, obviamente son segundos, ¿no?, que que me retrasa, pero para mí ya como está tan mecanizado, como que siento que es una eternidad este cambio, ¿no?, para poderlo ajustar.
<laughs> <chuckles> Claro, y por ejemplo, bueno, mencionas la parte del tiempo también y eso es muy importante porque aunque sean segundos, sí es como de, ah, mi tiempo, ¿no?, pero la parte de
<chuckles> Sí.
del humor, llega llega un pequeño detalle así como ese que pase, no sé, 2 veces al día, por ejemplo, ¿te llega a poner de de mal humor, influye, consideras en en, pues, sí en cómo puedes llegar a reaccionar de forma inmediata?
Okey. Sí, fija fíjate que me pasa en otra aplicación, no en no en Instagram, que es con el banco, ¿no?, el banco para mí p no es una aplicación, no es una red social que esté ahí todos los días, pero también es una aplicación que ya tengo como bien mecanizada, ¿no?, el para poner nombres de aplicaciones con BBVA, ¿no?, o sea, esta plataforma, te digo, a lo mejor la ocupaba 2, 3 veces a la semana, o sea, no es tanto como Instagram que lo ocupo todo el día prácticamente, pero con este en particular, pues, ya tenía como toda la pues, sí, toda la mecánica de de cómo funciona la aplicación, de cómo hacía, entonces, aunque entrara así como una sola vez y el ver que estaba modificada, era como de, ah, ¿por qué hicieron esto, no?, ¿por qué la modificaron si ya era tan fácil de de saber qué tenías que hacer?, porque también cuando, o sea, entras al banco, entras a hacer algo puntual, ¿no?, no entras a ver, ay, a ver qué qué me encuentro de nuevo, ¿no?, es como que quiero hacer una transferencia, quiero recibir un pago, entonces como que ya era rápido, checas si te cayó, checas rápido el cómo cómo hacer el pago y tan, tan, ¿no?, y ahora es como de, a ver, ¿y dónde reviso si ya cayó el pago, y dónde reviso dónde le doy transferir?, o sea, como que tienes que reaprender a usar la la aplicación, e insisto, o sea, es algo que, pues, puedes hacer o aprender rápidamente, pero que te quita tiempo y d y sí, o sea, siento que sí afecta como, pues, como a lo mejor tu estado anímico de ese par de minutos, como que dices, ay, p ahora tengo que aprender más cuando lo quería hacer muy rápido, pues, ahora tengo que que indagar dónde está el botoncito, y si se envió y si t está todo bien, entonces sí sí modifica como, pues, sí, tu ánimo en general, el que una aplicación se se modifique de esa forma.
<laughs> Claro. <laughs> Sí. <laughs> <laughs> Sí, y bueno ese ejemplo también muy particular el el del banco, coincido plenamente, pero, em, sí, pero es que es más delicado, ¿no?, incluso yo diría, porque a lo mejor en la red social, mm, puedes mandar un mensaje, ¿no?, en Instagram, y chin, me equivoqué y ya, ahí queda, pero en el banco, o lo puedes borrar, exacto, pero en el banco no es como que, ay, me equivoqué y le transferí, este, tal cantidad, a lo mejor, no sé, se me fue un 0 más, o a lo mejor elegí el contacto equivocado y ahora ya se me perdió mi dinero porque no sé a quién lo se lo mandé, exactamente, entonces eso es un tema más delicado y que definitivamente, pues, en ese caso particular de BBVA sí, la verdad es que, ¡ay!, este, como que sí les cu
Ujú. <chuckles> ¿Verdad que sí? <chuckles> Sí, lo puedes borrar todavía. <chuckles> Sí. <chuckles> Ajá. Quién lo recibió. <chuckles> Es un dolor de cabeza, y además, ¿sabes qué?, creo que también pasa justo co o sea, en en puntual con Bancomer, es que, aparte de que movieron como las cosas y bi todo, utilizaron un diseño de interfaz muy malo, ¿no?, o sea, como que la tipografía está pésima, el acomodo de los botones está horrendo, están como que bien grandes, pero otras cosas bien chiquitas, o sea, no tiene sen o sea, para mí no tiene sentido, y digo, o sea, la la plataforma que tenían antes o el diseño que tenían antes, estaba bastante bien, era, pues, relativamente amigable, o sea, no era como la mejor aplicación que quisieras tener, pero funcionaba, y siento que estaba bien, y ahorita es así como que tipografía pésima, la verdad creo que eso es lo que más veo, y como que los colores también los cambiaron y los hicieron bien intensos, muy llamativos, entonces, como que se en vez de que te cuiden tu, pues, la seguridad de que no vea alguien más tu tu dinero, lo que sea, como que en cuanto abres Bancomer, así te te da el flashazo de colores y de luces como, ¿qué?, ¿por qué hicieron eso?, ¿no?, como que sí estuvo muy mal su cambio. <chuckles>
Sí. Sí. <laughs> <laughs> Sí, exactamente, y es lo que decías también en ese sentido porque si entras a a la aplicación del banco, pues sí, son cosas puntuales, y usualmente lo más común en esas aplicaciones son las transferencias, ¿no?, entonces el botón de transferencias antes estaba así como de transferir ahí en la en la primerita pantalla, y y ahora tienes que deslizar y dónde está transferir, y tienes que, ay no, es horrible.
Claro. <chuckles> Llama a la vista. Ajá. Y buscar todo sí y seguir montón de pasos como para, ¿le quieres mandar a este?, ¿le quieres poner tanto?, haz como ya rápido, quiero esto hacer en menos de 2 minutos, y ahora te lleva 5 minutos estar en la en la aplicación para ver si funciona, para hacer, ay no, sí se sí se volvió un caos en particular con con Bancomer, no lo recomiendo. <chuckles>
<laughs> Sí, no, ni yo, pero, a ver, cuando el cambio es tan grande, por ejemplo, con con esta situación de de BBVA, ¿qué qué pasos?, primero primero la la primera vez que la abriste, ¿cuál fue tu tu impresión?, o sea, ¿fue de sorpresa sorpresa?, ¿fue de rabia o de qué fue?
Ajá. Pues, yo creo que sí f fue como, pues, no sé si rabia, porque rabia ya, a lo mejor es muy intenso, pero, sí fue de, pues sí, como sorpresa de, ¿qué hicieron, no? ¿Por qué modificaron esto? Yo te lo prometo que cuando abrí la primera vez, eh, la vi y ya estaba este formato, yo pensé que, pues, como que era, chiste, ¿no? Como que se les había ido a una versión beta o algo así, dije: "Bueno ahorita la reparan y todo bien". Ya cuando entré, al día siguiente dije: "No, esto ya ya fue, ya se quedó así". Y sí f me sorprendió mucho que, o sea, siendo l la marca o la empresa que es, que metieran como este tipo de diseño, siento que no, o sea, no hay ni siquiera, un s motivo, y a lo mejor voy a sonar muy sangrona y eso, pero pues, yo me dedico a la parte creativa, y sé que ese formato no sirve para la vista de las personas, no ayuda, no no es funcional. Entonces, como de, mm, no sé, a quién contrataron en su empresa para que hiciera este cambio, pero, por favor, despídalo porque, t o sea, no era n ni siquiera una cosa mía, ¿no? Lo podías ver como en redes sociales de que todo mundo estaba en desacuerdo, de que la la aplicación no era no estaba siendo funcional y que, justo esto que tú comentabas del botoncito para, hacer transferencias, que es lo más importante, de lo que más seguramente la gente ocupa, pues, ni siquiera estaba a la vista era como, indaga en dónde está, ni siquiera tienes un tutorial, ¿no? <chuckles> Nuevo de decir, ah, pues, mira aquí vas a entrar y ahora vas a encontrar, eh, en tal no, era como, pues, ahí investígale, y es tu problema el tiempo que te tardes en en adaptarte. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, siento que, cuando la usé por primera vez sí fue como sorpresa, después pasó a enojo de no, sí, esto es verdad, se va a quedar eternamente este diseño, y pues, ya ahorita es como, pues adaptación, ¿no? De, pues, tengo que, encontrar la manera de de saber cómo funciona, y, eh, cada vez que entro, o sea, aunque ya, pues, ya sé, se s eh, hecho un poco más monótono el el uso de esta aplicación, sigo sin poderme acostumbrar, que creo que viene, ah, de que pues, para mí es una aplicación mal hecha, entonces, como que en particular con esa, tienes que estar, constantemente aprendiendo o recordándote dónde están las cosas, en caso, por ejemplo, con Instagram, que, pues, obviamente lo ocupo más y se vuelve más, eh, automático, más monótono, pues ya le agarré como el on la onda. Todavía el en particular las historias sí siento que es lo que más me cuesta, pero ya en general cuando, todos los botones o todas las, eh, como todos los apartados extra que tiene, como que ya me fue fácil, pues sí, utilizarlos aprender en dónde están. Creo que lo lo primero que hago cuando una aplicación, pues, es nueva y tiene alguna actualización, sí es como darle unos 5 minutos como para ver, qué nuevas funciones tiene, qué fue lo que se actualizó. Y agradezco mucho cuando las aplicaciones tienen como estos tutoriales de, ahora vas a encontrar este botoncito acá, o vas a tener esta nueva herramienta o lo que sea, porque justo te <smacks lips> te indican qué cuáles fueron los las modificaciones concretas que hicieron, y ya tú dices: "Ah, pues, ya, ya sé dónde está, ya ubico dónde está". En cambio, que si tienes que estar tú indagando, pues, se vuelve más más complicado y todo, pensando en que, pues, so si lo va a utilizar gente adulta mayor, o sea, es peor, ¿no? Porque como jóvenes, pues, estás todo el día ahí en en la en las plataformas o las aplicaciones, pero una persona que, pues, no es muy muy hábil con la tecnología, no, no quiero imaginar cómo se sienten ahora. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Claro. <chuckles> Justo. <chuckles> Ya. Sí. Sí. Sí, definitivamente, ¿y sabes qué es lo peor? Que lo anuncian con mucho orgullo, o sea, <chuckles> hay comerciales de BBVA donde dicen: "Esta es nuestra nueva, este, aplicación y nuestra nueva interfaz", y es como, ay. Sí.
<chuckles> Horrible, por cierto. <chuckles> De no lo hagan, por favor. Quítenla. <chuckles>
<chuckles> Y, por ejemplo, entonces en tu rutina, mm, cuando, existen este tipo de cambios, ¿lo primero que haces es dedicarle, esos, 5 minutos y ya con eso te te familiarizas, aunque, pues, lo lo vayas como que perfeccionando con con el uso en el día a día? ¿O tienes algún otro paso que que hagas en el momento?
No, fíjate que sí es como, o sea, en cuanto a veo entro a una nueva aplicación y veo que le dieron actualización, pues, justo es como a ver qué hubo, reviso, todo bien, y ya, pues, conforme la voy utilizando, pues, voy descubriendo como nuevas cosas, ahí escondidas, ¿no? En, pa o sea creo que sucede, depende más bien como del uso de la aplicación, ¿no? Po te decía, en Instagram, pues sí, es como que la que más utilizo y que la tenía así súper mecanizado, pero, hay otras aplicaciones que a lo mejor no utilizo tanto, que no tengo tanto problema con con que hayan movido algo porque, pues, ni me acuerdo así como que, mm, qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, cada vez que entraba, pues, era justo ya, ¿dónde estaba el botón de de agregar, o el el de enviar? O lo que sea, entonces, como que, pues, no no lo veo tan reflejado en ese tipo de aplicaciones, pero, en las que sí uso a diario, sí es como chispas, ¿no? Por ejemplo, también apenas ocurrió con YouTube, que actualizan su reproductor, ¿no? O sea, ese, digo, fue más un tema visual, no fue tan grave, siento. Pero, creo que, eso también podría funcionar mucho con las aplicaciones, que sus cambios no los hagan tan radicales, ¿no? Sino como poco a poco para que, pues, para el usuario no sea tan complicado el aprenderse otra vez, la mecanización de movimiento dentro de sus aplicaciones. Entonces, o sea, está bien que las actualicen. Se necesita actualización, pero, pues, sí, con con calma nada más. <chuckles>
Claro. <chuckles> Uy, sí. <chuckles> ¿Y qué tan de acuerdo estás con la frase de, si funciona ya no le muevas? Porque, ese ejemplo de YouTube, a mí el el reproductor como que sí me me sorprendió como que lo veo más como un reproductor animado, no sé, pero, a mí me gustaba más el otro. Sí.
<chuckles> Sí, está como más redondeado, ¿no? Pues mira, yo creo que ahí sí, como en de en gustos, pues, va a ser para cada quien, yo no lo veo tan tan mal, sí, o sea, como visualmente, pues, si hay un cambio como que algo no te cuadra, pero, no lo vi así como tan catastrófico, pasando al tema de banco de Bancomer, ¿no? De BBVA. Pero sí, o sea, siento que, pues q siento que justo es como esta parte de insertar ciertos cambios, yo así como lo veo siento que va a venir un cambio fuerte en en YouTube, ¿no? Entonces, como que están tratando de, pues, como, pues sí, como de ir integrando a al usuario con el nuevo diseño que vayan a tener, para que justo no ocurra como esta este descontrol, ¿de qué hicieron, por qué, lo cambiaron, no? Cua justo cuando pasó, por ejemplo, a los shorts, que empezaban como este era un formato siempre horizontal en en YouTube y después ya lo tuviste como en vertical, fue como, ¿qué están haciendo, no? Pero, pues, es como esta parte de de adaptar el el nuevo contenido, de ir mejorando, creo que eso está bien. O sea, obviamente hay cosas que funcionan y que no las deberías de cambiar, pero, pues, que al final del día van a tener esta actualización. Entonces, no no estoy peleada con las actualizaciones, o sea, hay cosas que, pues, digo, ah, como tú decías, se ven bien, ya no le muevan, pero, pues, también entiendo que va en algún momento van a ser obsoletas y que, pues, qué mejor que irlas poco a poco actualizando. Entonces, creo que, pues, en particular con eso del del reproductor, pues, no consigo que haya sido su mejor acierto, pero, tampoco siento que es como lo más catastrófico que hayan hecho.
Sí. Ah. Sí. <chuckles> Claro, definitivamente, y pues, bueno, qué interesante el poder escuchar tu tu perspectiva sobre el adaptarse a las aplicaciones, en especial cuando cuando cambian mucho, este, BBVA por favor ya no lo sigas haciendo pero, este, pues muchas gracias por por compartirlo, y muchas gracias por tu tiempo, me me me divertí mucho.
Uy, sí. Ya no lo hagas. <laughs> Al contrario, a ti, muchísimas gracias por permitirme hablar de esto, y quejarme un poco también. <chuckles> Cuídate, hasta pronto.
<chuckles> Que estés bien, hasta luego.